Kalo boleh tau, akhir-akhir ini ada nggak sih hobi yang lagi kamu tekuni?
Ya jadi akhir-akhir ini aku tuh suka banget sama, eee, otomotif. Nah, kebetulan aku suka motor dan mobil sih.
Otomotif. Wih keren juga ya otomotif! Nah kamu nekunin hobi otomotif ini udah berapa lama sih?
Ya. Nah, jadi gini sebetulnya tuh, eee, hobi ini datang dari waktu aku sekolah dulu. Jadi waktu jaman, eee iya betul, jaman SMP dan SMA, itu memang udah kelihatan tuh kalo aku, eee, suka ngoprek gitu ya. Kalo jaman dulu itu ya bisa pasang, eee, b sori bisa bongkar, tapi nggak bisa pasang gitu ya. Karna memang keterbatasan, eee, pengetahuan dan juga alat-alat. Nah, eee, berawal dari situ, aku memang tertarik sama, eee, dulu ya jaman SMA itu, tertarik sama satu motor, Kawasaki Ninja 2-tak. Nah, jadi waktu itu tuh kayaknya kalo temen-temen yang, eee, menggunakan motor itu, itu kayaknya keren banget gitu, di jaman SMA waktu itu.
Oh, udah lama dong berarti? Mhm. Mhm. <chuckles> Ya ya ya. Mhm. Mhm. Oh, wow! Mhm. Oh. Berarti ngejalanin hobi otomotif ini udah cukup lama ya? Ada lebih dari 5 tahun?
Oh lebih. Eee, aku tuh memang, eee, mulai punya mo motor dan mobil sendiri itu setelah kerja. Jadi gini ceritanya, nah setelah lulus dari SMA, aku kuliah kemudian, eee, dapet kerja. Nah pertama aku beli motor itu di tahun 2007, nah jadi mulai deh tuh hobinya tersalurkan, beli motor di tahun 2007 mulai ngoprek sendiri. Jadi mulai bongkar-bongkar sendiri, modifikasi sendiri, ganti aksesoris sendiri gitu. Jadi kalo boleh dibilang ya dari tahun 2007 sampe sekarang. Ya sudah belasan tahun sih hobi ini aku geluti. <chuckles>
Mhm. Mhm. Oh gimana tuh? Iya. dua ribu tujuh. Mhm. Mhm. Oh. Wih. Waduh! Berarti udah cukup ahli ya terhadap otomotif ini?
Ya boleh dibilang seperti itu sih, cukup senior sih.
Idih hebat sih! Nah kalo ngomongin soal otomotif tadi, biasanya tuh yang kamu modifikasi, biasanya kalo untuk motor atau mobil eh kita bahas motor dulu deh. Kalo untuk motor, itu biasanya aksesorisnya aja atau ada bagian lainnya yang kamu modifikasi?
Boleh boleh. Nah, eee, jadi selain dari tampilan, aku juga suka, eee, memodifikasi dari bagian mesin gitu. Karena memang aku tipe pecinta otono otomotif yang suka kecepatan gitu, jadi selain dari tampilan, aku juga suka, eee, modifikasi dari sisi mesin gitu. Ya mungkin kalau boleh dibilang, kalo, eee, porsi untuk tampilan sekitar 30-40%, sisanya 60% itu di mesin, gitu loh. Nah, yang pertama sekali aku ganti itu biasanya knalpot, jadi knalpot itu jadi betul, jadi barang pertama, aksesoris pertama yang harus dibeli dan diganti gitu.
Mhm. Oh, mesin. Waduh. Mhm. Mhm. Mhm. Di mesin ya. Oh knalpot. Iya. Kenapa tuh knalpot?
Ya karna itu, eee, knalpot itu berkontribusi besar terhadap kecepatan gitu, baik motor ataupun mobil gitu. Jadi dengan adanya, eee, penggantian knalpot, knalpot yang lebih, eee, boleh dibilang langsung pembuangan pembakarannya, tanpa tertahan seperti knalpot original, eee, bawaan motor atau mobil, itu menyebabkan, eee, pembakaran menjadi lebih cepat. Nah, dengan adanya pembakaran yang lebih cepat, otomatis akselerasi dan kecepatan, eee, tertinggi atau top speed itu mudah dicapai atau bahkan bertambah untuk, eee, top speed-nya gitu.
Wow! Mhm. Oh, gitu ya. Mmm. Wah, baru tau nih perihal bahwa knalpot tuh bisa mempengaruhi kecepatan, menarik ya. Nah terus kamu tuh belajar ilmu terkait mesin ini, kamu pelajari secara otodidak, atau sebenernya pernah ikut, eee, suatu kelas atau mungkin workshop nggak?
Mmm, sebetulnya ini, mmm, boleh dibilang mungkin karna faktor genetik, eee, keturunan, dan juga faktor lingkungan, serta juga terbawa suasana sebetulnya. Karna kebetulan, eee, orang tua aku, jadi ayah aku itu memang, eee, usahanya showroom mobil bekas dan juga bengkel. Nah jadi memang ini kebawa dari kecil gitu ya, faktor genetik ini sangat kuat. Betul gitu jadi awalnya dari situ, ditambah juga memang aku suka ngoprek dari, eee, jaman sekolah dulu, dan juga otodidak tuh. Awalnya memang coba-coba bongkar pasang sendiri, nah sampe akhirnya aku coba, eeee, perdalam dan, eee, tekunin. Aku mulai belajar tuh sama papa aku gitu, sama temen-temen juga, nah kebetulan tuh aku ikutan komunitas juga sih. Gitu, jadi banyak
Mhm. <chuckles> Oh. Iya. Mhm. Oh. Oh, jadi sudah terbiasa ya. Mhm. Iya. Mhm. Waduh, komunitas khusus ini ya, modifikasi ya?
Eee, betul. Jadi, eee, komunitas itu memang, eee, para penggemar otomotif, eee, khusus motor dan mobil yang, eee, homogen. Maksudnya homogen di sini, ya kalo mobilnya itu mereknya Honda misalkan ya, terus tipenya Civic, ya kita semua tuh dalam satu komunitas itu, tipe dan jenis mobilnya sama gitu.
Betul. Ah. Mhm. Sama. Mmm.
Betul.
Nah terus kalo tadi kamu cerita tuh kan bahas ya bahwa modifikasi pertama itu setelah kerja kan.
Mhm.
Nah, pasti kan ada pertimbangannya ya kamu melakukan modifikasi itu setelah kerja. Itu alasannya apa? Apa karena mungkin pengetahuan atau mungkin lebih ke biaya?
Yang pertama sih tentu karena, eee, biaya ya, karena budget, gitu. Jadi memang, waktu sekolah dulu kan, eee, belum, punya uang sendiri, belum berpenghasilan, jadi, eee, agak keterbatasan dalam soal, eee, keuangan, untuk memodifikasi ataupun, eee, membeli motor atau mobil ya. Nah setelah kerja itu aku punya, eee, keleluasaan, dalam, eee, segi finansial gitu. Jadi aku bebas, eee, mau, beli, aksesoris, atau memodifikasi, atau mungkin, eee, nambah kendaraan, baik motor ataupun mobil gitu.
Oh iya sih. Mhm. Mhm. Mhm. Oh masuk akal sih. Nah kan kamu tuh udah, terbilang cukup senior ya di hobi, otomotif kendaraan motor atau mobil ini. Nah menurut kamu nih, kira-kira budget awal yang realistis untuk, memulai hobi ini tuh, kisaran berapa sih?
Mhm. Mmm, sebetulnya tergantung, eee, aku coba, eee, pisahkan antara mobil dan motor ya. Nah, kalau motor mungkin di kisaran, eee, budget mungkin sekitar, eee, Rp5.000.000 mungkin sudah cukup ya, tapi, eee, balik lagi tergantung motor apa yang dimodifikasi. Eee, aku ambil, eee, secara umum saja misalkan motor, eee, Suzuki Satria F150. Nah, eee, kurang lebih spare part, motor tersebut, itu kisaran dari harga Rp100.000 sampai dengan, mmm, mungkin sampai Rp2.000.000 ya, dua jutaan gitu, kurang lebih, itu sudah bisa sih, eee, tapi tergantung lagi, misalkan, eee, konsep modifikasinya apakah lebih ke, Thailand kiblatnya, atau lebih ke Jepang. Itu akan menentukan sih, eee, budget berapa yang harus, eee, disiapkan, gitu. Nah terus, kalau untuk mobil, biasanya, secara budget dan, eee, keuangan, itu memang lebih tinggi dari motor. Nah, sepengalaman aku, untuk memodifikasi, mobil Honda Civic, itu di kisaran, mungkin sekitar Rp20.000.000-Rp30.000.000 ya, ut itu untuk aksesoris, eee, luar, bagian luar, dan aksesoris bagian dalam, baik interior maupun dari sisi mesin, gitu.
Mhm. Boleh. Mhm. Ah iya. Mhm. Oh iya, beragam ya. Mhm, mmm. Oh, iya sih. Mmm. Iya. Oh, cukup banyak juga tuh. Mhm. Wow. Berarti kalau mobil itu ada, modifikasi dari interior juga ya? Nah, kamu kan tadi sempat, menyinggung nih, bahwa, eee, kamu tuh lebih fokus modifikasi di, bidang eee, kecepatan kendaraan kan. Nah terus kamu juga tadi sempat bilang bahwa knalpot itu salah satu, eee, bahan ataupun, eee, bagian yang sangat berpengaruh nih, ke kecepatan. Ada nggak sih, terkait hal tersebut, yang bisa ditunda nih misalnya, kamu fokus ke kecepatan, tapi ternyata butuh knalpot ataupun mesin yang, eee, sangat penting nih untuk menunjang kecepatan tersebut, tapi karena ada biaya yang terbatas, ada nggak ya, barang yang wajib dibeli, dan barang yang mungkin, ditunda dulu deh belinya, untuk menunjang, apa, kecepatan dari kendaraan itu?
Betul. Mhm. Mhm, Ya sebetulnya ada selain knalpot, eee, salah satunya busi, sebetulnya busi juga ber berpengaruh cukup besar terhadap kecep kecepatan dan, eee, performa ya. Nah, eee, mungkin dengan mengganti busi bertipe iridium atau bertipe racing yang banyak dijual di pasaran, itu bisa mendongkrak performa mungkin sekitar 5% sampai 10% gitu. Jadi memang, eee, busi lumayan besar kontribusinya terhadap kecepatan. Nah, eee, mungkin itu dari sisi bujet yang boleh dibilang, eee, ringan atau kecil ya, karena betul terjangkau, karena untuk harga busi sendiri setahu aku sejauh ini
Mhm. Oh begitu. Mhm. Mhm. Oh signifikan juga ya. Mhm. Dijangkau ya, mhm. Mhm.
mungkin sekitar Rp100.000 sampai, eee, Rp500.000 ya, eee, di pasaran untuk mobil gitu, karena kalau untuk knalpot memang betul, eee, dari segi biaya lebih mahal, karena ya memang, tentunya dari bahan pun, dari material berbeda gitu. Nah selain busi juga mungkin, eee, bisa dilakukan, eee, tuning atau, eee, mengganti setting-an yang ada di ECU, nah itu juga harganya enggak terlalu mahal sebetulnya ya, tapi balik lagi itu tergantung bengkel. Nah rata-rata untuk melakukan, eee, setting ECU itu dibutuhkan dana sekitar Rp1.000.000-an sih. Gitu.
Iya. Mhm. Iya. Apa tuh, tuning? Oh iya. Mhm. Mhm. Oh oke, itu masih relatif ya. Nah terus terkait, eee, hobi modifikasi ataupun otomotif ini, biasanya nih kesalahan yang paling umum dilakukan oleh pemula itu apa aja sih?
Iya. Biasanya mereka belum mentu menentukan konsep di awal, ingin memodifikasi seperti apa. Nah biasanya mereka juga, eee, belum tahu toko atau mungkin, eee, yang di offline atau yang di online store yang menjual spare part dengan kualitas, eee, baik atau original dengan harga yang kompetitif, nah biasanya untuk pemula itu mereka, eee
Mhm. Iya. Mhm.
kurang begitu memahami atau kurang begitu tahu di mana toko yang menjual barang-barang original dengan, eee, harga yang kompetitif. Seperti itu sih.
Mhm mhm. Oh, terkait, eee, masalah ataupun kesalahan yang tadi kamu sebutkan itu, ada gak sih cara untuk menghindarinya tanpa merasa nih kehilangan semangat untuk menjalani hobi otomotif ataupun modifikasi ini? Kamu punya gak caranya?
Hmm sa Iya, salah satu cara atau solusi untuk mensiasati hal tersebut
Mhm.
mungkin bisa, eee, bergabung di komunitas otomotif tersebut gitu. Karena dengan me eee, kita bergabung di komunitas, kita mendapatkan banyak informasi gitu, baik bengkel maupun toko-toko yang terpercaya menjual barang-barang original. Jadi kita nggak akan kena tipu, gitu.
Oh. Iya. Oh bener sih. Idi Paham paham jadi untuk menghindari kesalahan yang umum tadi, yang dilakukan oleh pemula itu bisa ikut komunitas ya. Berarti kan sekarang kamu udah masuk ke komunitas dong. Ada gak sih pengalaman yang paling berkesan saat kamu itu udah mulai bergabung nih di komunitas otomotif ataupun modifikasi yang kamu jalanin sekarang?
Mhm, Betul. Wah banyak banget sebetulnya Kak. Jadi, eee iya, yang paling berkesan, tidak terlupakan, dan merubah hidup aku dengan bergabung di ko komunitas otomotif, eee, aku mulai mengenal dan bertemu mantan pacar aku yang sekarang jadi istri aku, itu di komunitas loh. <laughs>
Oh banyak ya? Mhm. Apa tuh? Mhm. Widih romantis banget tuh ceritanya. Oh bertemu jodoh ya.
Iya, ini serius, Betul.
Mhm. Nah itu ketemunya pas lagi kejadian event-kah atau rutinitas pertemuan gitu?
Eee, jadi kebetulan, eee, istri aku juga suka dengan, eee, otomotif, khususnya di mobil. Jadi kita bergabung di salah satu komunitas yang sama gitu. Ya awalnya aku hanya mengenal sebatas teman sih, tapi lama kelamaan kok muncul rasa yang nggak biasa gitu, sehingga aku coba deketin kemudian, eee, aku dan istri, eee, menjalin hubungan sampai ke jenjang yang lebih serius sampai dengan saat ini, gitu.
Mhm. Ah. Mhm. Hmm. Aduh, cinta lokasi ya namanya nih.
<chuckles>
Ngomong-ngomong soal komunitas, kamu tuh juga tadi kan sempet bilang, eee, cari komunitas yang homogen ya? Yang sesuai dengan tipe kendaraan dan jenis kendaraannya. Ada gak sih, eee, cara-cara supaya cari komunitas yang offline ataupun online tuh lebih tepat lagi untuk para pemula?
Betul. Mmm, biasanya aku itu selain mengseleksi dari, eee, jenis kendaraan ya, yang homogen. Aku coba
Mhm.
melakukan kontak dengan admin gitu, itu yang ke-2. Ya setelah kontak kemudian aku ikut pertemuan atau yang biasa, eee, temen-temen komunitas sebut itu kopi darat atau kopdar. Nah, dari betul, dari pertemuan kopdar itu kita bisa tahu, eee, lingkungan komunitasnya seperti apa, kemudian, eee, kebudayaan komunitasnya seperti apa, jadi kita tahu temen-temen di komunitas itu bisa mendukung kita dan membantu kita atau tidak, gitu.
Oh, admin ya. Mhm. Oh, kopdar. Oke. Mhm. Waduh, tipsnya sangat bermanfaat banget nih buat para pemula yang mau mencoba hobi otomotif ataupun modifikasi ini. Ngomong-ngomong, makasih banyak ya udah mau berbagi pengalaman sama hobinya.
Oke Kak, sama-sama. Terima kasih.
Oke deh kalo gitu, sampai jumpa lagi ya.
Oke.